أنتِ عارفة أنتِ حسستيني إن أنا عايزة أغيَّر حياتي كلها من الأول أصلًا، عارفة، عايزة أهِدّ حياتي كده وأبدأ على نضافة بقى من الأول، أبُصّ لأكلي وأبُصّ لنومي، علشان أنا حرفيًا باتزَقّ، أنا ع عايزة ب حرفيًا بازُق يومي علشان يخلص وخلاص، فاهمة؟ مش حاسة إن أنا قادرة أستمتع بكل حاجة بتحصل زي ما كُنت قبل كده، كُنت قبل كده باحس إن أنا إيه، شباب بقى ويالّا نخرج ويالّا ن نعمل، يالّا أعمل روتين نوم، يالّا أشغل شمعة بتاعة قبل النوم والحاجات دي، دلوقتي بقى إحنا لسه هنشغل شمعة؟ إحنا عايزين ننام علشان نصحى بكرة ورانا شغل حضرتِك، <laughs> فأنا حاسة بجد آه.
<laughs> بالضبط. امم. <laughs> بالضبط، لأ، ما أنتِ خشي في مود النوم بدري شوية، يعني أنتِ متعودة تنامي م ولنفرض الساعة 23:00، خشي الساعة 21:00، آآ اعملي الشموع العطرية بتاعتِك، واعملي روتينِك، واعملي كل حاجة، والكريمات اللي بتحطيها، حاولي تعايشي تعيّشي نفسك إنِك أنتِ يعني لسه صغيرة دلوعة جدًا، أنتِ صغيرة أصلًا يعني.
والله ما بقتش حتى أحط كريمات، متخيلة؟ يعني، شوفي لدرجة إيه بقيت أحس إن أنا كل حاجة، طب م ليه هاكل أكل صحي؟ ما هو أنا في الأخر متر في متر حضرتِك يعني، كل حاجة بقيت أفكر فيها كده بقى اللي هو: وليه أهتم بجسمي؟ ما اتخن عادي، وليه أهتم بأكلي؟ ما عادي ما آكل اللي أكله، فاهمة؟ بقت ك دي كل نظرتي للحياة، مش عارفة أستمتع بأي حاجة، دي حاجة مضايقاني فعلًا، امم دي حقيقة للأسف. أنا لازم أوقف الدوا قريب جدًا، آآ يعني ع يع إن شاء الله يطلع بسبب الدوا يعني عشان ما ما ايأسش بقى وأحس إن دي خلاص هي دي حياة الكبار اللي أنا لبست فيها طول حياتي، وبجد شكرًا ليكِ يعني، أنتِ بجد كلامِك والله شجعني إن أنا فعلًا أبدأ بداية جديدة و واحط حدود للي بيحصل ده عشان مش عارفة لإمتى هافضل أكمل كده، بجد شكرًا أوي إن أنتِ سمعتيني.
امم. امم لأ ان امم، فاهمة. عشان أنتِ فاقدة الشغف. <chuckles> لأ أنتِ صغيرة. علي إيه بس، العفو، لا شكر على واجب.